بُصّي أول حاجة كان كان في نقطتين كانوا مُهمّين جدًا أنا وهو اختلفنا عليهم، إن إن هو كان عايزني أتجوّز عايزنا نتجوّز وه إحنا وأنا لسّه بادرس
إمم. إمم.
وأنا كنت موافقة وبابا ما كانش موافق
أوكي، مين اللي كان عايزِك؟ العريس هو اللي كان مواق عاي
آه، العريس إمم. و وأنا كنت موافقة وبابا ما كانش موافق
آه. إمم.
وتاني حاجة إن قبل ده بقى، يعني ده موقِف لوحده في العريس ده، والعريس اللي قبله بقى كانت أنا كان عاجبني، عاجبني شكلًا كده حلو ومِسَبسِب كده <chuckles> و وفاهمة اللي هو <tsk> ده شويّتين خالص ده كان جميل ده أنا كنت باقول لبابا ده إحنا هنجيب ولاد حلوة أوي. <chuckles>
إمم. أيوه، <chuckles> كان قَمّور شويّتين يعني. <giggles>
هيخلّينا نحسّن النسل شوي <chuckles>
أيوه، وبعدين ك ما وافقش بيه ليه؟
آآ لأ، قال لي "أنا يعني حاسّه كده حنيّن نَي كده شوية لأ، أنا مش حاسّه إن هو هيبقى قد المسئولية،" أنا مش حاسّه إنه هو مش عارفة إيه، كده كان لي وجهة نظر أرتاح
آه. يعني هو حَكَم عليه إن هو مثلًا من الشكل أو إن هو مُهتم بنَفْسه بزيادة فحس إن هو مش هيبقى مسؤول مثلًا؟
م مش عارفة نظرته وقتها كانت إيه، كنت أنا في أولى كلّية أصلًا وقتها، فمش فاهمة نظرته كانت إيه، آه، بس بس هو قال لي "أنا مش حاسّه إن هو قد المسؤولية، أنا مش حاسّه إن أنا أقدر أأمنُه على بنتي." يعني طَب ما أهو بابا كويس وجاي هو وأهله وعنده شقّة أهله جايبين له شقّة و وهيجيبوا كلّ حاجة و
إمم. آه، لأ، ده بدري أوي ده. إمم. آه. آه، ده كمان جِه اتقدّم direct على طول يعني مش منِّك بس.
إمم. لأ، ده جِه البيت على طول، بس فبابا قال لي لأ، أنا هو كان في سَنة رابعة خلاص هيخلّص وأنا لسّه في سَنة أولى
إمم.